うーん、確かにそうですね。あ、確かに確かに。そうです。
うーん。 なんか、何日までにこれを全部終わらせるっていう区切りだと、大まかすぎてうん、あの、その日の達成感とかがなかなか得られそうになかったりすると思うので
うん。 はい。
うーん、なんか少しずつこう逆算して、小分けにするのもありかなと思います。
うーん、うん、確かに確かに。なるほどな。もうちょっと、あんまり僕スケジュール管理もすごく、あんまり得意じゃなくって、なんかその、今まで、こう、ま、さっき、あの、おっしゃってくれたみたいに「この日までに全部これを終わらせ、この日までに全部終わらせる」みたいな。あの、それでやって、結局最終日のその日に「やばい」ってひいひい言いながら全部終わらせる感じだったんですよ。
うーん。 うん。 うーん、うん。 ううそうですよね。でもなかなかこう、やることが多いと、確かにそうなりがちなのはもう、なんか、うん、仕方ないっていうとあれですけど、そうなってる方は多いって、あの、よく聞きますよね、一般的には。
そうなんです。 はい。 あ、そうなんだ。
うーん、なので、やっぱそういう時こそ、あの、一つ一つ、まあ、1日単位で分けるってなると、なかなかそれも考えるのは大変だと思うので
はい。 うんうんうん。
うん、ふつか、あの、3日ぐらいの単位で、3日後までにはここまで終わらせておくっていう風に、小さく小分けして、それを例えばあの、1日、2日で達成することができれば、もう1日は、ま、趣味の時間とかうん。そういうふうに使っていけるかなっていうのは、よく、あの、試されてるって、あの、一般的には言われてますよね。
はいはいはいはい。 ああ、確かに確かに。 ううん。 あ、確かにそうですね。なるほど。ほうほうほう。あ、ちょっとそれは、なんか、そういう考え方をしたことがなかったし、その今まで、あの、さっき言ったみたいに、3日期限さっき言ってくれたのと、3日、あ、期限を設けて、2日、ゆ1日、2日で終わったら、趣味の日みたいな感じで言ってくれてたと思うんすけど、今までは1日、2日を趣味の日、3日目で、あの、本気出すみたいな感じだったので、ちょっと確かにそこは逆にするべきだなとは、めちゃくちゃ思いましたね。
うーん。 うん。 あ、はい。 うん、そうですよね。うん。 はい。 うそうですね。なかなかあの、自分のこのやりたいこととか、楽しいことを優先にあの、しがちなところだと思うんですけど。うん、やっぱり今この最終段階にあの、大学でも差し掛かってきてると思うのでうん、今がほんとにこう、頑張っていけば、すごい、いあの、有望な未来が開けるんじゃないかなとなんとなく思うので
あ、はい。 はい。 <chuckles> はい。

おお。
就活、あと外国語の学習っていう6個のやるべきことが
はい。
ざっくりありましてですね。
おお、なかなか多いですね。
ええ、それがあ、そうなんですよ。
うーん。ま、それで、今は、あの、ご実家で
うん。
あの、過ごされてるんですか？
あ、今は一人暮らしをしていますね。
うん、じゃあ、一人暮らしで、また、自分で家事とかもやりながらってことですもんね。
<chuckles> そうなんですよそうなんです。
うーん。なかなか大変だと思うんですけど。うん、まあ、その部活って言ったら、結構がっつりやられてるんですか？
あ、はい。 そうですね、結構、僕の大学の部活がすあの、僕吹奏楽を大学でやっているんですけれども
はい。
あ、吹奏楽の特待があるぐらい、結構ちゃんと部活をやってるところで。あの、本番前になると、ほぼ毎日1週間ぐらい、毎日ぶ練習があって、家に帰ってくるのが夜の10時とかになって、みたいな生活なんですよね。
はい。 おおおおお。 はい。 うん、なるほど、なかなかハードなスケジュールですね。
そうなんですよ。
うん、うちなみにレポートとか、締め切りが特にこう、迫ってきてるようなものとかだと、どんな感じなんですか？
はい。 そうですね、締め切りがきま迫っているものだと、大学のまあ、卒論と、あとは課題ですかね。
うん。 ああ、課題か。まあ、そうですよね、外国語の英語の学習とかは優先順位で言ったら、まあ、少し下がってきてるところなんですかね？
はい。 うん、そうですね。まあ、優先順位は下がってきていますかね。とりあえず、今は卒論があと1週2週間で提出なので、卒論 <laughs>
うーん。 はい。うええ。
卒論やんなきゃなと思いつつ、だけど、その、なんていうんですかね、バイトしてたりとか、部活とかやってたりすると、やっぱ、すなんか、その、切り替えられなくて、すあ、卒論やんなきゃ、あっ、だけどバイトもやんなきゃって言ったら、卒論を忘れちゃって
うんうん。 はい。
なんかそのゆすやらなくなるみたいなのがあったりして。
ああ、なるほど。ちなみに土日も部活はある感じなんですかね？
土日は今は無いんですけど、また2週間後ぐらいから、土日の部活も始まって、そっから来月まで、ほぼ毎日部活の練習があるみたいな感じですね。
はい。 おお、じゃ、部活もないタイミングも、ま、その土日、あるにはあるって感じなんですね。
はい、あります。で、その土日にバイトをしていて。
うーん。 はい。